Allora, ehm, lei stava in una relazione tossica. Ora, per fortuna, l'ha lasciato, grazie ai consigli de di noi amiche, perché molte volte tu non non non te rendi conto che stai vivendo in una situazione tossica, no, pensi che sia la normalità. Poi, quando vedi le altre coppie dici: "Mah, forse quello che ho io non è la normalità, forse è proprio quella è forse è è tossica, no, come cosa." Ehm
Okay, bello. Mh-mh. Sì, è vero. È vero, è vero. Mh-mh. Mh-mh. Sì, soprattutto, sai, quando è la tua prima relazione pensi che sia quella è la rela cioè quell è l'amore, no, perché poi ti mhmm, ti costruisci i tuoi schemi mentali
Esatto. Ma poi diciamo che, mhmm, dipende anche come sei cresciuto, no, se tu sei cresciuto in un ambiente in cui la tossicità era amore, tu cerchi poi quella tossicità, perché per te corrisponde all'amore. Quindi dipende anche come uno è cresciuto e quindi deve essere anche consapevole. Cioè bisogna crescere un po', diciamo, per capire poi se quella persona è quella giusta oppure no.
Vero. Mh-mh. Sì. Sì, è vero, è vero. Vero. Sì, sì, sì, sì. Sì. È vero, è vero. Ehm, infatti, per esempio, anche io ho questa amica in una relaz lei purtroppo è ancora in una relazione tossica, ehm, è passata un po' da avere una relazione con uhm, cioè ad av a stare in casa, scusami, sai, col padre padrone, mhmm, un padre molto, uhm, ossessivo, geloso, e poi si è scelto, mhmm, il fidanzato che è uguale al padre, sostanzialmente.
Mh-mh. <chuckles> Mh. Mh. Sì. Mh-mh. Eh, capisco. Eh, diciamo che è sempre così alla fine cerchiamo quello che che siamo abituati ad avere.

Purtroppo, eh, purtroppo. Ehm, guarda lei secondo me lei sa pure di essere in una relazione tossica, però è è molto facile dire da fuori: "Devi uscirne perché stai male." Però secondo me mh, poi secondo me, poi, sai, stan s stando dentro è m è molto difficile, perché ci sono poi tanti fattori che ehm, a parte che lei uhm, spesso noi le diciamo: "Guarda questa cosa non va bene." Perché poi lì si tratta di tossicità, di gelosia, cioè nel senso veramente lei n chiusa in una gabbia e noi le abbiamo sempre fatto capire che chi ama, uhm, rende cioè <clicks tongue> ti lascia libero, rende libro. Anche perché poi la libertà è personale, cioè l tu non devi chiedere il permesso tu devi avvisare o devi dire: "Faccio questo e faccio quello." Ma tu non devi chiedere il permesso a nessuno, almeno che tu non sia minorenne e s e devi chiedere permesso ai tuoi genitori. <chuckles>
Eh sì, purtroppo purtroppo sì. Mh-mh. Ovvio. Sì, sì. Mh-mh. Mh-mh. Esatto. Esatto. Eh, infatti. Sì. Sì, eh, poi quello non credo sia il caso. Però no, no, sì comunque <exhales> diciamo che è molto facile da da fuori dire: "Esci da questa situazione." Anche perché non è che uno si vuole ritrovare in quella situazione lì. Quindi, sicchè non è consapevole cioè può anche capire di esserlo, però finché uno non riesce a concepirlo, perché molto spesso diciamo: "Sì, ehm, sono in una relazione tossica, ma io purtroppo questa persona la amo e non riesco a lasciarla andare." Quindi bisogna anche saper lasciare andare, oltre che capire che la situazione non è non è giusta.
Sì. È vero. Mh-mh. Sì, sì, sì, sì, sì. Vero, è vero. Mh-mh. Sì. Sì. Sì, perché lei a volte dice: "Io so che non va bene così." Anche perché lei non è non è felice. Se tu l se tu la vedi, se tu parli con lei si nota che comunque c'è un certo senso di malcontento interiore, e che comunque veramente è sempre così, uhm, molto molto cupa, no, perché poi alla fine quella persona, ehm, le spegne la luce che ha dentro invece di dire: "Vai" Sì, esatto. E lei lo sa anche, però dice: "Non non ci riesco perché lo amo, perché abbiamo stiamo insieme da 5 anni, perché abbiamo fatto c tante cose insieme, abbiamo vissuto tante esperienze insieme." Però comunque sì, lì forse mhmm, poi dopo quando sai dopo tanti anni insieme, ehm, si tratta anche Sì, sì, sì, è anche un po' di dipendenza af dipendenza affettiva secondo me.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Ti risucchia l'energia, sì. Esatto. Mh-mh. Sì, entra anche l'abitudine, no, in gioco. A Anche, concordo, secondo me anche. Perché alla fine, ecco, stai 5 anni con una persona sei abituata a vederla ogni giorno, sei abituata a ve a fare quella routine lì, no?
Sì. Sì, sì, sì, esatto. Soprattutto soprattutto loro perché veramente si vedono tutti i giorni e questo, secondo me, è sbagliatissimo No?
Ma convivono? Ah, okay.